เกาหลีเลย ค่ะ <chuckles> คือ คือเพราะว่าเรา ตอนแรกเราคิดว่า นอร์ท
เกา หลี เข้าใจครับ กับอเมริกา อ๋อ มาต่อเครื่องที่เกาหลีก่อนใช่ไหมครับ?
ใช่ คือมันเปลี่ยนเครื่องจาก อ่า มันเปลี่ยนเครื่องจาก อ่า เราเรียงจาก เกาหลี เอ๊ย มาจากเมือง Chicago เนาะ Chicago มันตรงมาที่ Incheon โซลเนาะ ส ม เอ่อ สนามบิน Incheon ของโซลค่ะ แล้วโซลมันถึงจะกลับมาที่กรุงเทพอีกทีหนึ่ง อา ค่ะ
ขากลับนี่กี่ต่อเอ่ย? อา อ๋อ โอเค ถ้าลำดับเหตุการณ์ ก็คือ สอง ต่อ จากอเมริกามาต้องมีพาสปอร์ตอยู่แล้ว เพราะว่ามาถึงเกาหลีแล้ว ถูกต้องไหมครับ แสดงว่ามา หาย ตอนที่อยู่เกาหลี
ถูกต้อง ถูกต้อง